مرهم الدنيا، أيوه اللي حضرتِك يا رَب أبقى زيِك، إدعي لي، ده أنا تَعبانة، ده أنا مش قادرة، وأبتدي بقى اللي هو إيه، أصل برضه هارجع تاني أقول لِك حاجة، الشغل زمان غير الشغل دلوقتي، يعني كانوا معظمهم موظّفين بترجع البيت الساعة 00:00 01:00 آآ ف مسموح لها حتّى إنها تاخد ال ابنها معاها معاه الشغل، آآ الكلام ده مش موجود دلوقتي، قوانين العمل اتغيّرت، ساعات العمل اتغيّرت، طبيعة العمل أصلًا مختلفة.
إمم. أكيد. أيوه صح. إمم، إمم. صح. الدنيا كلّها اتغيّرت ده المسؤوليات كلّها اتغ العيال نَفْسها الجيل اللي طالع متغيّر عن الأجيال اللي فاتت.
بالضبط. برافو عليكِ، يعني زمان كانوا بيربّوا بقى مع الجيران كانت ممكن تسيب العيال تلعب في الشارع، تودّيه العيال تروح عند جارتها دلوقتي البيوت كلّها بقِت مقفولة على بعضها، ما حدّش كان يعرف حاجة، ما حدش يعرف حاجة عن حد، فالأم حرفيًا بتربّي
بالضبط صح. أيوه فعل إمم، أيوه فعلًا صح، يعني بجد هو فعلًا فكرة إن أنتِ تبقي أصلًا شايلة مسؤولية كلّ حاجة من آآ، أكبر تفصيلة لأصغر تفصيلة دي موترة جدًا، وتخلّي أي حد أصلًا يعني يصوّت، فأنا مش فاهمة هُم ليه أو إيه الموارثات اللي بتبقى في دماغهم اللي تتقال اللي هو لأ أنا ما ينفعش حد إن أنا يعني أطلب المساعدة من حد، أو ما ينفعش حد ييجي يساعدني في البيت أنا، أنا أجيب حد ي يعمل لي الأرض ويمسح لي الأرض والّا يشد لِي الكنب، يا سِتّي آه عادي، إيه المشكلة يعني؟
لوحدها. ف بالضبط. آه، لأ، ده أنا عايزة أقُول لِك الانقح بقى، يعني أنا مثلًا ماما لمّا كانت تطلب تجيب حد، كانت تنضّف قبلها، قبل ما السِت تيجي تنضّف لها علشان السِت لمّا تيجي ما تقولش عليها إنها سِت مش نضيفة، أنتِ متخيّلة ال ال
إمم. يا لا ما تقول إنها مش نضيفة أمّال أنا جايباها ليه، أمّال أنا جايباها ليه يا جماعة <chuckles>
بالضبط الحلزونة يامّا الحلزونة، اللي هو إيه طَب خلاص يا حاجّة إدّيني الفلوس، إدّيني الفلوس اللي أنتِ بتدّيها لها وأنا أعمل لِك الدنيا، لكن إيه اللي يخلّيني أنا أنضّف أساعدها وانضف نُص تنضيفة عشان السِت لمّا تيجي تنضّف بقى التنضّيفة الكاملة وتاخد الفلوس بتاعتها كاملة يتقال إن السِت أل ف الله السِت دي نضيفة، إيه ده، ما يع معلش يعني، ما في داهية المظاهر. <chuckles>
يا جماعة <chuckles> <chuckles> اهم. طَب ما أنا لو نضيفه يعني هادّيها فلوس وتيجي ليه؟! طَب ما آخد الفلوس لنَفْ
بالضبط، ما في داهية المظاهر، وبعدين برضه أنا إمم، أوقات برضه الواحد بيحب يرفّه عن نَفْسه يعني، ممكن أبقى قادرة إن أنا أعمل الحاجة، بس أنا مثلًا محتاجة استرخي يعني.
أيوه صح. إمم.
إمتي ف مع الوقت ابتديت أشوف إن إن الواحدة مننا وهي مش قادرة و آآ ك هي قادرة تحدد إيه اللي هي فعلًا محتاجاه، وإمتى تطلب المساعدة، فأنا بقيت يعني عارفة أسقع وداني يعني، قولوا اللي أنتم عايزين تقولوه المهم إن أنا في الآخر باعمل اللي عايزاه.
أيوه صح. برافو، حلوة. حلوة الجملة دي، تسقيع الودان اللي هو أنتِ م مش سامعة صح؟

بالضبط، في اللا شئ، بابذل مجهود فى اللا شئ، اللي هو طب ليه؟ آآ بس فمن هنا أول ما ظروفي بقى ابتدِت تتحسن وبصراحة أنا م كمان ما استنيتش إنها تتحسن أوي، أنا أول ما عرفت أشيل مثلًا 10% بس من مُرتبي على جنب، ابتديت إن أنا لأ أنا هاودّي الولاد مثلًا kids area يروحوا يقضّوا اليوم فيه وأنا أبقى قاعدة في البيت أعمل حاجة تانية بحيث إن أنا أهرب م شوية من ضغطهم. آآ أجيب حد يساعدني في البيت زي ما قُلت لِك، كده، أطلب المساعدة بقى وما يهمنيش، اللي عايز يقول حاجة أو اللي مع يتفضّل هو ييجي يعملها. <laughs>
إمم. إمم. حلو. برافو عليكِ. إمم. صح، صح، برافو عليكِ. بس الكلام ده بقى لمّا بييجي من الناس القريبة أوي، يعني أنتِ بتقولي مثلًا إيه، لو حد قال لي إن مثلًا أمهات مثلًا اللي هُم مثلًا مع ما يعني أمهات صحاب ولادِك مثلًا، آه، إيه ده، أنتِ معقولة هتديه درس وأنتِ صغيرة والكلا وهو صغير والكلام ده؟ بس الناس الكبيرة بقى اللي من عيلتِك يعني مامتِك، آآ باباكِ، آآ آآ حماتِك، الناس دي.
يا ختاي!